Sí, o sea, creo que creo que principalmente el tema de la gente es lo que hace que que te pueda cambiar, ¿no? El el gusto. Pienso, por ejemplo, a lo mejor no en un festival, pero si e tú a ti no te gusta el reguetón, ¿no? Por ejemplo, y un día te invitan a una fiesta, y la gente de repente empieza a bailar con alguna canción de reguetón, como que aunque a ti no te guste, como que el ambiente de las personas ajá, te contagia, ¿no? Y como dices: "Bueno, voy a bailar aunque sea", pero poco a poco como que ya escuchas esa canción afuera, y te acuerdas de ese momento que dijiste: "Ah, pues la pasé bien, o, me divertí. Entonces, como que eso empieza como a ampliar tu tu gusto musical, ¿no? Y siento que lo lo ideal, pues, es no cerrarnos a un solo género, y darnos esta oportunidad de de integrar, a lo mejor no de cambiar radicalmente, o sea, de de género, pero sí poder integrar otros géneros para, pues, ampliar nuestro nuestro gusto musical.
Mm. Te contagié. Mm. Sí. Sí, definitivamente yo creo que es eso, ¿no? Darte la oportunidad de conocer otros géneros. Oye, pero, ¿qué es? O sea, definitivamente fue el vivirlo, ¿no? O sea, creo que eso es parte primordial, ¿no? De de que lo hayas vivido. Pero pero aparte de eso, o sea, no me puedes negar que, o sea, la música que escuchaste, y que no te gustó en el teléfono, y que después sí escuchaste en vivo y te gustó. O sea, no volvió a sonar igual en el teléfono, ¿no?
Ujú. <chuckles> Lo importante. <chuckles> Ujú. Sí, no. Sí, no, ya no, fue la misma o sea, que me gustó ese momento, o sea, si ahorita pongo un una canción de hardstyle, yo la escucho así horrible, pero sé que escuchándola en vivo va va a sonar bien, ¿no? <chuckles> O sea, por
Okey. Suena diferente. ¿Y lo disfrutas igual? O sea, a la mejor por el recuerdo, o, no sé, pero pero, ¿sí sientes lo mismo? Que con cualquier otra música que te guste, digo.
Mm. Sí, fíjate que sí e